Ich glaube nicht. Ich g ich glaube, es, äh, äh, äh ich glaube es, äh, unglücklicherweise nicht, weil erstmal ist das Internet da. Damals war das Internet noch nicht da und die Leute sehen übers Internet alles Mögliche, äh, ma Ausländer sind sind mehr in oder reisen in Gegenden, wo früher keiner so sehr war. Äh, diese Stadt zum Beispiel heißt Surabaya und, äh, da waren nicht sehr viele Ausländer oder Leute mit heller Hautfarbe und, äh, das ich glaube, das hat sich geändert, ähm, und viele Australier sind auch mittlerweile unten auf Bali so, und die reisen bestimmt mehr in in Gegenden, wo früher keine Ausländer so sehr hingereist sind und, äh, ich glaube unglücklicherweise, es hat sich d es hat sich geändert. Vielleicht nicht so schlimm wie viel in vielen anderen Ländern, wo du manchmal wirklich den Einheimischen nicht richtig traust, das haben wir auch schon gehabt. Äh, in Mexiko zum Beispiel, ähm, da da fühlten wir uns schon manchmal Taxifahrer, wir hatten immer das Gefühl, die haben irgendwo ein anderen Preis uns abgeknöpft als ihren ihr als den Einheimisch das stimmt, wirklich, d ich, ja. <laughs>
Okay. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ja. Ja. Mhm. Ja. <laughs> Ah, okay. Ja, gut. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich also, das ist vielleicht auch etwas, das erlebt man überall, ne, also, egal, in welchem Land du bist, ähm, dass man das Gefühl hat als Tourist, ähm: „Okay, das ist nicht der Preis, den andere hier zahlen.“ Ist halt die Frage, was man draus macht, ne? Also, weiß ich nicht, wie wie gehst du damit um?
<chuckles> <laughs> <snorts> Ja. Oh. Wir haben einfach bezahlt. Anstatt noch lange mit ihm zu diskutieren und debattieren, äh, haben, äh haben wir einfach das bezahlt und nachher haben uns andere auch erzählt Einheimische haben uns erzählt, dass die Taxifahrer waren nicht aus der Region, die waren aus M Mexiko City und die haben gemerkt: „Oh, das ist so ein Touristen äh, Ort, wo viele Amerikaner auch ankommen und Europäer und da kann man ein bisschen mehr verlangen und, äh, die können das wahrscheinlich auch bezahlen“, was ich verstehe. Ich verstehe es, aber es ist trotzdem nicht ganz fair. Ähm, aber wir haben's einfach bezahlt.
Ja, das G ja. Okay. Ja. Ja. Ist halt nicht die beste Werbung, ne? Es ist halt, am Endeffe im Endeffekt also, weil du es vorhin erw w gesagt hast: „Das Internet ist dazugekommen.“ Solche Dinge ist natürlich das 1. was Touristen übers Internet teilen und d das ist immer negative Presse in meinen Augen für für ein Touristengebiet und dann hast du halt irgendwann, wenn das zu viel wird, hast du 'n Problem.
Nein. <laughs> Ja. Ja. Stimmt.